あの、結構ちょっと仕事が自由であるがために、こう生活リズムが乱れす <groans> 過ぎてですね、なんかこう眠れなくて、あの、ま、ねるむる普段皆さんが眠るべき時にこう、なかなか寝たりっていうことがなくて、あの、ちょっと、うん、それでいいのかな？っていう、なんかね、健康面が気になったりしてしまうんですね。
はん。 うーん。 ほう。 うんうんうんうん。 うーん、なんか具体的にはどういう感じなんかパターンとかってあるんですか？それともなんか、もう全くないみたいな感じなんですかね？
あ。はい。 あのですね、あの、結構、うーん、なんだろう。うーん、例えばですね、なんか、あの、もう、睡眠もいっぺんに、なんだろう、5、6時間以上寝れないというか、日が結構あって、で、ま、5、6時間しか寝れないので、ま、例えば、え、夜の10時とかに寝てしまうと、うーん、朝の、うーんそうですね3時とか4時とかに、ま、せいぜい4時ぐらいですかね？には、こう目が覚めてしまうんですよね。
うん。 うん。 ああ。 はい。 うん、ううん。 うん。 ああ。はい。じゃ、そうやって、あの、3時とか4時ぐらいに、あの、目が覚めてしまった時っていうのは、何をされてるんですか？
うーん。 うーん。 あ、なので結構ね、仕事が自由なので、仕事をね、したりとかはしてるんですけど、でも、そうすると昼間にもう絶対的に眠くなってしまうので、ま、昼間に、こう、うーん、昼寝をしてしまうわけなんですね。結構長い昼寝をしてしまうわけなんですね。ま、うん、まあ、基本的に寝不足というか、ま5、6時間しか寝れてないので。
ああ、はい。うんうんうん。 うーん、うん。 ああ、ははい。 うーん、うんうんうん、うーん。
うーん。で、そうすると、やっぱり、あの、寝る時間がまた、ちょっと、まちまちになったりとかしてしまって、うん。で、今度は、まあ、10時に寝てたのが、今度は、なんだろう。夜中の、うーん、そうですね。 まで起きてしまうとか。で、それからまた5、6時間寝るとか、なんか、ね、そういう感じになってしまってるんですよね。
うん。 うん。 はい。 うーん、じゃあ、あの、やっぱりそれだと、なんか、いつも、なんか、寝不足みたいな感じなで、それで、なんか、疲れてるっていう感じではあるんですかね。
うん。 あ、そうですね。まさにそういう感じで、常にあの、うんと、寝て起きた時は、すごく、あの、まあ、調子がいいわけですよね。まあ、こう、リフレッシュしてるというか。
うーん。 はい。 うーん。
ただ、1日はね、絶対もたないので、だんだんと、やっぱり、うん。結構数時間すると疲れてしまうっていう感じですかね。
は。 うーん、なるほど。うーん、じゃあなんかあの、ま、すその、リモートで仕事されているっていうかなんかたちなんですけれども、あの、なんか休日の日みたいなのそういうのは取られてますか？
うん、はい。 あ、そうですね。休日も意外に仕事、時間がある時はね、仕事しちゃう時もありますかね。
うん。 はい、うんうんうん。
うん、ええ、そうですね、なんか、あの、ほんとに、いくらまあ、例えばもう昼間寝ないで昼寝しなければいいじゃないかって思う、感じだと思うんですけど、それをね、しても、ほんとに5時間、6時間しか寝れないので、結局は、お、疲れて、ええ、てしまうというか。あの、やっぱりうん。なのでこれがね、果たして、健康にいいものかどうかなのかっていうのがちょっと、やっぱり気になるんですよね。
はい。 うーん。 うーん。 うーん、まあ、そうですよね。確かにあの、朝とかってやっぱり3時とかに起きられた時とかで、あのそのまま仕事なさられるっていう感じなんですけなん、て、そういうふうにお伺いしましたけども
うーん。 うん。 うん。 あ、そうですね。結構やっぱり時間がある時に仕事も済ませてしまおうみたいな気持ちもあるので、うん、仕事をしちゃうっていう時は結構ありますかね。うーん。
はい。 うーん。 うん、なるほど。で、そこから3時からあの仕事されてて、あの、ひ日が昇った時、例えばなんか7時ぐらいだったり、その時に、なん太陽の光、あ当たったりとかってされます？
うん。 うん。 ああ、する時としない時がありますかね。積極的に浴びてな浴びてるわけではないかな。あの、うん、ちょっとそうですね、あの、こう、窓の外を見て、なんかうん、あの、あ、なんか、ああなんか、いい朝だなみたいな時はね、あったりはしますけど。うーん。なんかし積極的になんかこう見なきゃみたいなっていうのはないかもしれないですね。
うんうん。 はい。 うん。 はい。 うーん。なんかその、よく言われるのは、あの、朝の光を浴びると、えっと、メドメラトニンがあの、夜に生成されるようになってくるっていうので、それではい。あの浴びた時間から、なんかあの、10時間ぐらい経つと、ええ、そうですね、なんかメラトニンが生成されるっていうのと、あと、その、朝の光浴びると、あの、ええ、なんですかね、その、コルチゾールって、あの、ん、興奮っていうか、なんかその不安作業作用、あの、ストレスのねはい、ストレスホルモンですね。それを、あの、消し去ることが出来るっていうのがあって、んはい。
うん。 ああ、なるほどね。 はい。 うん。ああ、なんかスストレスみたいな、うんうん。 おお、なるほど。 それっていうああ、そうなんですね。じゃ、うん、なるほどね。朝日を浴びるだけでもいいんですかね、それって。
なので なんかそうらしいですね。朝日浴びるだけでも、別に特に、ま、あのちょっとストレッチとか、ま、いいいと思うんですけども、あの、うん、ま、特になんか綺麗だなあって感じで、それでいいと思うんですよね。うん。
うーん。 うんうん。 うんうん。あ、なるほどね。ああ、ちょっとそれ、そうですね、確かに、朝日を見れた日っていうのはやっぱりちょっと気分がいいので。
うーん。
うん、ま、どっちかって朝からこう、やる気が出るっていうのは確かにありますかね。
うーん、はい。
うーん、そう、なんか、そうですね、なんだろう、日中とかもやっぱり、疲れてしまうので、うん、結構ね、昼寝はしてしまうんですけど。やっぱり、その中でも、朝、起きていられると、ま、一日結構いい気分ではいられる、っていうのは確かにありますかね。なんとなくこう、うん、体に悪いっていう気持ちが、少し減るって言ったら変ですけど。
うーん。 はい。 うんうん。 うん、なるほど。 うーん。
うーん。
うん、なんかその、朝のうちに、例えばですよ、その自分にを何か、いたわる的なことを、少しやってみてもいいのかな、とは思いますけどね。
ああ、なるほどね。確かにそうですね。あの、うん、あんまり、なんかそうですね、朝、結構起きてる時は、あの、うん、できる限り、色んなことをね、しようとは、ちょっと思ってはいるんですけど。
うーん。 はい。 うんうんうんうんうん
うんうんうん、<smacks lips> あの、そうですね。で、そうすとやっぱりすごく気分はいいので
はい。
うーん。あの、こ、やっぱり、<sucks teeth> ああ、そうかな？私としては、あの、変な時間に起きて、こうなんですかね、午前中を寝てしまっている？時とかは、さすがにちょっとね、気分が悪いっていうのはありますかね。まあ、なんだったら午前の11時とかに起きちゃうとか、12時にまで寝ちゃうとかっていうのはね、やっぱりちょっと気分が悪いってのは、確かにありますかね。
うん。 はい。 うん。 はい。うん。 ああ。 うーん。 はい。 うーんうーん、なるほど。
うーん。
まあ、それだったらそうですね、なんか今、うん、まあ、あまり、むそう無理して変えることもないと思いますけど、あの
ああ、そうですかね、うーん。
そうですよね。ただ、うんと、ま、若干例えば、その、うーん、ま、その、うん、ま、一番の問題は多分、その、えっと、睡眠時間が夜の睡眠時間が短くなっちゃうってことだと思うんですも、うんうんうん。なんなったら、うんと
うん、うん、うーん。
例えば、まあ、そうーんと、昼間に寝る時間とかを一回、なんか、もうちょっとす短くしてみて、なんかよく言われるのはなんか、30分ぐらいで、あの、寝てお起きてっていうそういうなんか、ことがちょっとあの、エネルギエネなんかエナジーレベルをアップするのにいいとか言われるんですよね。うんうんうん。はい。
うん。 うーん。 うん、うん、そうですよね。あんまり寝過ぎても良くないっていうはね、よく <sucks teeth> 言いますよね、確かに。うーん。<sucks teeth> なので、ちょっと、そうですね、できる限り、まあ、30分ぐらいにしてみて、<sucks teeth> うーん。うむ、そうですね。まあ、それできちっと寝不足が解消されれば、いいわけですもんね。うーん。
うんうんうんうんうんうんうんうん。 はい。 うーん。 うんうんうんうんうんうん、まあ、それでちょっと一回やって、ちょっと、むあの、おひ頑張って起きてみたら、その夜寝る時間がちょっと必要になってくるから、あの、自然と長くなっちゃうか可能性もありますね。うん。
うん。 うん、そうですね、ちょっと色々な、<sucks teeth> そうですね、そういうのも試してみてもいいかもしれないですね。結構、うん、昼間にまあ、つうん、う、寝不足な分、がっつり寝た寝てしまったりす確かにするんですよね。
はい。 うんうんうんうんうんうんうん。
うーん、なので、もしかして、<sucks teeth> 悪循環なのかなとは思ってますけど。
はい。なんうん、なんかあの、じゅ時差ボケで何かあの、うんと、変な時間に寝ちゃった時になんか、そのその、夜全然寝れないとか、なんかそういうことでなんか似てるのかな？ともちょっとは思いますけども。うんうんうんうんうん。
うーん。 うん。 あっ はい、確かにありますね、それって。うーん。うん、なんかその悪循環がずっとずっと、こう、続いてってしまうっつったら変ですけど、やっぱりね、時差ボケもやっぱり、ある時治さないといけないというか。
はい。 うんうんうんうんうん。
うーん、なんか結構ね、時差ボケも経験ありますけど、うん、朝の4時とかに起きてね、で、なんか、昼前ぐらいにちょっと眠くなったりとかもありますし、時差ボケって。うーん、確かにそうですね。ちょっとそれでやってみようかなって、<sucks teeth> 思いますね。色々まあ、試してみてっていうところですかね。
はい。 うーん。 そうですね。うんうんうんうんうんうん。 うーん。 そうですね、うーん。で、なんかあの、自分に合うなっていうのん、みあの、見つけた時に、ま、それで、お、うん、それにすてらすればいいと思うんで。はい。
うーん。 うん。 あ、そうですね。ま、確かに、あの、ま、あの、仕事がこう、こう色々と、なんか、あの、融通がつ利く時間ではあるので、仕事自身が。ま、それを考えると、まあ、うーん、色々とやってみて、ま、自分に合う、うーん、睡眠体験を見つけていければ一番いいのかな？っていう気も確かにしますね。
うん。 はい。うーん、うん。 うん。 そうですね。やっぱりあの、ご自身のこと、やっぱり一番よく分かるのは、やっぱりご自身なので、そこら辺はやっぱり、そうですね、あの、一番いいなって、あの、いのうで、はい、いくといいと思います。
うーん。 うーん。 そうですね。ああ、確かにそうですね。なんか、うーん、自分の体に合ってればいいわけですもんね、睡眠の取り方っていうのも。うん、ちょっと色々ね、うん、お話を伺ってて試してみたいと思います。ありがとうございました。
うん。 そうですね。うーん。 あ、こちらこそ、どういたしまして。
はい。